Ừm, thì, ờ, do là một cuộc sống của con người á thì, ờ, sẽ có những cái bấp bênh khác nhau và có những cái hoàn cảnh khác nhau. Ờ, ờ, tất nhiên là thí dụ như cái kinh tế của họ quá khó khăn thì họ sẽ chọn là đi đến một nơi khác để sinh sống hoặc là thậm chí là đi ra nước ngoài. Ờ, tuy nhiên á, trong cái quá trình mà họ sống xa gia đình như vậy á thì họ cũng cần có, ờ, cái sự kết nối với lại người thân của mình đó là, à, điện thoại mỗi ngày nè, để giữ cái liên lạc, để nắm được cái thông tin là, à, người nhà của mình á hiện tại đang ở Việt Nam như thế nào, ờ, đang ở quê như thế nào.
Ừm. Ừm. Đúng là như vậy ha, chiếc điện thoại có thể giúp chúng mình rút ngắn mọi khoảng cách ha.
Ừm.

Ừm. Thế thì tốt quá. Thế bạn có thể kể cho mình nghe là một ngày điển hình của bạn thì sẽ bắt đầu như thế nào? Và bạn sẽ phân chia cái khoảng thời gian dành cho công việc và gia đình như thế nào không?
Ừm. Thì, ờ, thường á từ, ờ, 8:00 sáng đến 5:00 chiều á thì mình sẽ dành thời gian cho công việc của mình ở công ty. Về tối á khi trở về nhà á thì mình sẽ thường nấu ăn với lại ba mẹ của mình, ờ, và, ờ, mình cũng dành thời gian trò chuyện, cũng như là sinh hoạt với gia đình nhiều hơn để có sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình á.
Ừm. Ừm. Thế thì bạn cảm thấy là có khá là hời lòng với cả cách mà bạn phân chia thời gian như vậy để cân bằng giữa hai bên công việc và gia đình của mình không?